Alors, tu vois? Aujourd'hui, je suis un petit peu dans un dans un moment assez particulier, assez difficile. Je suis, hem ch j'ai j'ai quitté la région où je travaillais, j'ai quitté mon travail, et je suis retournée sur mes terres d'origine
D'accord.
où mes parents habitent, donc ils sont si tu veux, ils ont ils ont déjà un certain âge. Heu, mais c'est pas d'eux dont il s'agit. Je parlerai de mon oncle, qui habite pas très loin de chez moi, et qui est malheureusement, heu, on va dire, très malade et plutôt en fin de vie, tu vois?
Mouais.
Et heu, et c'est assez compliqué pour moi parce que je je n'avais pas vraiment connu, jusqu'à maintenant, et j'apprends à le connaître, alors que, malheureusement, il est en train de nous quitter. Et c'est un monsieur qui est très, très en colère de ce qui lui arrive et je ne sais pas comment, heu, comment lui apporter son mon soutien en fait, c'est un peu ça c'est ça peut ne pas durer très longtemps maintenant malheureusement, mais heu, j'aimerais qu'il, heu qu'il soit plus en colère en fait et qu'il profite des derniers moments qu'il a encore à vivre pour, heu, bah pour pour s'éclater quoi.
Ouais, non, heu, c'est c'est pas évident, hein. Je suis sincèrement désolé d'apprendre, heu, cela, heu, voilà heu, hem, voilà, tu es déjà très courageuse de d'en parler et puis, heu, de de réagir face à ça. Je pense que il y a pas beaucoup de monde qui qui peuvent, heu, avoir ces voilà, cette cette vision-là, heu donc heu, hem, heu, quand tu dis qu'il qu'il est en colère, heu, qu'est-ce que tu dirais, par là, en fait, heu heu, ça ça s serait par rapport à quoi?
Bah, écoute, ça fait, heu bah, c'est par rapport à la maladie, ça fait 6 ans maintenant qu'il se bat contre un cancer. Bon, il est c'est un monsieur qui a déjà, heu, 78 ans, aujourd'hui donc c'est plus un c'est plus un jeune un jeune perdreau de l'année mais heu mais c'est quelqu'un qui était, heu, très sportif, hein, qui a mené vraiment une vie, heu, ouais, ultra saine, qui faisait du vélo, enfin, un grand, grand sportif et une âme de sportif aussi. Et quand on lui a annoncé sa maladie, il y a 6 ans, bah, il a pris ça un peu comme un bah, comme il faisait ses courses, en fait. C'est-à-dire que l'âme du champion, heu, i il a pris sur lui et il s'est mis à à à pédaler plus fort, à aller plus loin, à faire, heu, plein, plein de choses, heu, beaucoup trop vite, beaucoup trop fort et et et en fait, il a fini un peu par se brûler les ailes en faisant ça mais c'était une c'était un mode, pour lui, d'exprimer sa colère par rapport à à à «l'injustice qu'il vivait», entre guillemets, tu vois, d'être malade.
Oui, oui, c'est, heu, c'est clair que bah quand justement quand il y a eu ce cette annonce là ça a dû être un choc, heu, soit pour lui, heu, pour toi et et l'entourage ça c'est pas facile aussi à à digérer hein ces ces choses là, heu, que voilà, c'est c'est quelque chose vraiment qui, hem, voilà donc tu es vraiment, heu c'est ta toute toute, heu, à ton honneur de d'en parler aussi, hem, quand tu dis que aussi, heu, j'ai noté ça quand tu dis que, heu, tu as appris à le connaître trop tard, heu, tu dirais que qu'avant tu n'avais pas assez de temps ou heu heu, à lui à lui consacrer, c'est ça?
Bien sûr. C'est clair, ouais. Ouais bah, j'habitais en fait, heu, j'ai vécu beaucoup à l'étranger, donc c'est quelqu'un que j'ai connu très jeune et puis plus du tout pendant quasiment 30 ans et ce n'est que maintenant, heu, finalement que je me rapproche de lui. Et heu, bah comme son fils habite assez loin, heu, et que moi je suis relativement proche de là où il vit, heu, bah je m'y rends de façon assez régulière et et j'ai j'ai lié avec lui, heu, comme ça tu vois? Une relation un peu sur le tas ou bah c'est mon oncle et on se trouve aussi pas mal de de points communs sauf qu'aujourd'hui, heu, bah comme dit comme il a ce caractère là, heu, il a il a fait jusqu'à maintenant cette colère qu'il a, il l'avait toujours exprimé à travers le sport, heu, ou couper du bois ou ou voilà faire faire beaucoup d'efforts physiques finalement et aujourd'hui bah il est il est trop diminué finalement physiquement pour pouvoir, heu, sortir cette colère de lui, tu vois? Et du coup il arrose tout le monde avec quoi, donc c'est devenu très, très compliqué à gérer finalement.
Oui. Heu, mmh, t voilà, c'est oui, oui, je pense que c'est c'est comme on dit, heu, toujours, heu, compliqué, en fait, heu heu, peut-être qu'il voudrait faire des choses qu'il n'a pas fait avant. Du coup, heu heu, ça ça a peut-être changé son son comportement. Heu, le temps, heu, le temps que tu as avec lui, heu, tu dirais que, heu, qu'est-ce que tu fais, heu heu, bah, quand tu es avec lui, justement et et ça représente maintenant combien de, beh, sur 1 semaine, tu dirais que tu passes combien de temps avec lui? Heu heu, raconte-moi un peu un emploi du temps, heu heu, sur 1 semaine, sur 1 journée aussi, hein. Ça peut être 1 journée, heu heu, dé dé
Heu, j'essaie d'aller le voir, heu, ouais, ouais, je comprends, j'essaie d'aller le voir, heu, 2 à 3 fois par semaine. Après il m'appelle régulièrement pour me donner un petit peu le compte rendu de ses bilans médicaux et cetera. Je suis même allée avec lui chez son oncologue à un temps donné mais bon, il lui a annoncé encore aujourd'hui, il lui a annoncé, heu, qu'il n'avait plus que quelques jours, heu, semaines, mois à vivre mais en fait, il lui avait dit, ça il y a déjà 5 ans donc heu, pour moi, heu, pour moi, la, heu, évidemment, il est amoindri par rapport à il y a 5 ans, mais physiquement, il est pas dans la douleur, si tu veux. Il est vraiment juste dans la détresse, heu, psychologique. Donc j'essaie de passer du temps avec lui. On discute de plein de choses. Heu, on essaie, heu, on on parle aussi de la mort parce que ça fait partie du sujet. On en parle assez ouvertement. Heu, mais voilà et et i il arrive pas finalement à se consoler de ce qui lui arrive, quoi. Même si, heu, même s'il a eu une belle vie, même si, heu, voilà, heu, appréhender la fin d'une existence, heu, pour soi, c'est c'est sûrement très, très compliqué. C'est compliqué aussi pour moi de me projeter dans sa tête, quoi.
Ouais non, c'est sûr que, bah, c'est mmh on a, en fait, heu, toujours cette, heu, bah, cette appréhension, justement, bah, voilà, de se dire que, à plus les jours passent et puis, heu, voilà, c'est c'est quelque chose d'inéluctable, malheureusement. Heu, mais, justement est-ce qu' heu, le tu tu que ce soit toi ou un membre de ta famille aussi, heu heu, est-ce que tu as trouvé, peut-être, heu heu, une activité, heu, quelque chose, en fait, qui lui fait oublier cela, heu? Et et et quelque chose que tu peux mettre en place, justement, à chaque fois que tu que tu vas le voir, heu, vraiment pour lui faire oublier toute, heu, toute, heu à cette, heu cette, heu, vision-là, heu heu de ze de se projeter, mais vraiment plus, heu, vivre peut-être l'instant présent, heu, et essayer de de de faire des choses ensemble?
Mmh. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est super important. J'ai et tu fais bien de me le rappeler aussi parce que c'est quelque chose que j'avais entrepris aussi il y a quelques mois déjà, où je l'invitais à venir me rejoindre pour faire des marches, heu, sur la plage, parce qu'on a le bonheur de vivre pas très loin de l'océan. Hem, en plus, c'est quelqu'un qui adore la pêche, donc pareil, faire des sorties en pêche, en rivière ou en mer. Heu, pour le vélo, quand il y a eu il y a eu le Tour de France qui est passé tout près d'ici. Donc heu, bah, je l'ai invité à venir, heu, bah, dans dans ma maison parce que le Tour de France passait devant. <chuckles> Donc, effectivement, il y a il y a des petites, heu, des petites activités comme ça qui ont pu le sortir de son marasme psychologique
Oui.
mais c'est vraiment, heu, à à coup de très gros efforts qu'on arrive à le sortir de là, quoi. Et aujourd'hui, je sais plus trop quoi inventer, en fait, parce que même marcher autour du pâté de maison, heu, bah, il il a plus envie, quoi.
Ah, ouais. Non, non, c'est c'est peut-être aussi, heu, voilà, heu, un choc. Est-ce que c'était un sportif, auparavant? Tu m'avais dit qu'il avait des, heu, des capacités sportives. C'était un sportif, auparavant? Ouais.
Ah, oui, c'est un sportif de ouf, quoi. Il a fait 10 fois Paris-Brest en vélo. Il a fait, heu, il a fait des courses de dingue, quoi, et c'est quelqu'un qui a vraiment un tempérament de champion, tu vois? Et et je lui ai dit je lui ai dit, mais en plus, je lui ai écrit, tu vois? Parce que c'est vrai qu'à l'oral, ça passe pas toujours parce qu'il est tellement en colère qu'il qu'il en perd ses oreilles. <chuckles> Donc heu, j'ai pris j'ai pris l'initiative de lui écrire un petit mot, heu, que je lui ai posté, alors qu'il habite pas bien loin, mais justement pour qu'il prenne un petit peu le temps de, heu, de ce que j'ai de lire ce que j'ai à lui dire, en fait. Ben, je lui ai dit que c'était pas le moment de quitter le peloton. Enfin, j'ai utilisé ses termes, tu vois, pour lui dire qu'il était pas mourant, pas encore, parce que, physiquement, très bizarrement, heu, on lui dit qu'à l'intérieur, tout est tout est foutu, mais si tu le regardes, il est pas mourant du tout, quoi. Il a encore une vraie énergie et je me demande même si c'est pas la colère qui le maintient en vie. Je me suis posé la question, tu vois?
Ouais. Mmh. Mmh. Ouais non, c'est, heu, c'est sûr que, peut-être, heu, c'est ce fait de de de ne pas accepter, justement, cette, heu, cette maladie, heu, voilà qui et peut-être le voilà et peut-être qu'il ne se juse je ram il ne se s'est jamais, heu, imaginé avoir ça, en fait, un jour. Peut-être que ça l'a mis dans cet état-là. Heu, est-ce que tu penses aussi, heu, hem, enfin, voilà, heu heu, vous faites plusieurs activités, heu, voilà, tu m'as parlé de, heu, de de balade, de de plusieurs choses. Heu, qu dans quel état, heu, psy psychologique il est, heu, justement, quand il fait ça, heu heu? C'est qui? C'est une personne qui qui qui reste seule, heu heu, mise à part toi, ou il voit quelques personnes aussi, heu heu
Non non, il est il est marié, il y a ma tante qui est là, mais aussi qui est qui est fragile aussi, psychologiquement et physiquement. Donc, si tu veux, heu, ils nze ils ne s'aident pas vraiment l'un l'autre, quoi. C'est compliqué. Enfin, en fait, il faut plutôt aider les 2, tu vois. Donc ma mère s'occupe plutôt de ma de ma tante et moi, je m'occupe de mon oncle, voilà. <laughs> On s'est partagé les tâches comme ça.
Ah ouais. D'accord et D'accord. Et ses enfants, peut-être qu'il a des enfants, heu, qui l'aident aussi?
Il a 1 enfant mais qui habite à tr a assez loin, que que j'ai au téléphone aussi quasiment tous les 2 jours pour essayer un petit peu de le mettre, heu, bah, de le mettre au courant de ce qui se passe. Mais bon, il est loin, il a sa famille et c'est pas évident non plus pour, heu, pour lui, quoi.
Non non, c'est c'est clair que voilà, c'est
Mais mais tu vois pour répondre à ta question de tout à l'heure, heu, c'est vrai que quand on arrive à le sortir de de sa routine et de sa colère, par contre là c'est un homme nouveau quoi. C'est quelqu'un qui qui devient super gentil, qui te raconte, heu, ce qu'il a fait, ce qu'il a aimé et cetera, et c'est vraiment des moments où où j'adore le retrouver parce que là il y a un vrai il y a un vrai échange qui s'engage quoi.
Oui. Non non, heu, c'est clairement, c'est c'est peut-être aussi, voilà une voie à suivre justement. Voilà, de lui parler aussi de sa de sa passion qui est le sport, heu, et et voilà essayer de le de lui faire, heu heu, de faire, heu, que ce soit sur des activités, mais aussi ça peut être aussi des moments un peu plus détentes. Heu heu, peut-être regarder, voilà, heu, des évènements sportifs à la télé ou en parler. Juste ça ça fait beaucoup de bien ju juste le fait d'en parler. Heu, bah la personne, heu, psychologiquement, heu, ben elle oublie ju tout tout ce qui se passe autour hein. C'est c'est c'est juste, heu, quelque chose de bah qui qui qui est, heu, voilà qui existe aussi. Heu, je pense que c'est c'est la bonne, heu, la bonne voie à suivre. Je te remercie beaucoup pour ce récit touchant. Je pense que, heu, tu tu as déjà voilà, quelques pistes, heu heu, que tu peux, heu, voilà. Il y a il y a des tu accompagnes, heu heu, ton oncle de manière, heu, positive et je pense que, heu, voilà j'espère que qu'il ira mieux dans les dans les prochaines semaines. Il y a pas de problème.
C'est ça. Tout à fait. Mmh. Ben, merci à toi aussi, hein, pour ton partage. Merci beaucoup à toi.
Pas de problème. Merci à toi.